ああ、まずまずラインをチェックして、あとヤフーニュースをチェックして、まあ、ショート動画を見たりとか、あとインスタで気になる人の動画とかを見たりとかして、チェックして、いつも過ごしてます、はい。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 チェックしたりとか、はい。 ああ、なるほど。ラインとかだと、結構まあ夜寝る時間に近づくとまあ皆さん結構、まお仕事とかで使ってるってこともあります？ラインとかそういうの。
うん。 う、うん。 あ、仕事ではないですね。はい。うん、うん。
あ、じゃああくまでもラインはえっとお友達とのやり取りとか、まあご家族とか、あ、なるほど。であれば、ちょっとよ夜になったら、こうあんまりね、ラインもこう寝る時間というか、遅い時間になるとこうラインとかは少なくなるとは思うんですが
あ、そうですね。はい。うんうん。ですね。はい。うん。 うん。 そうですね。うん。うん、うんうん。
うーん。だけれども、まあラインは来なく通知は来なくなるとは思うんですが、それ以外のところ結局見ちゃうっていうことですよね。
うん。 そうなんですよ。そのね、何時間でもいつでもやってるじゃないですか。もうインスタとかショート動画っていうのは。うーん、なので、ついつい見ちゃったりとか、あのリアルタイムでやっているあのインスタとかもあるじゃないですか、ユーチューブとか。うん、そうですよね。はい。ああいうのを見始めたら、もう時間が経つのが早くて早くて、で、また途中でね、あの見れ見れなくできないですよね。もうやめちゃうことができなくて。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 あ、インスタライブとか、いわゆるライブっていうやつですね。はい。 <chuckles> はい。 はい。 うーん。 なるほど。なかなか難しい問題 <chuckles> かなとは思うんですけれども。
うんうんうんうん。
アラームは、まあ 目覚まし時計を、購入されて、こうアラーム代わりにして、こう持ち込まないようにするとかっていうのをやってみるとかは、ちょっと考えたこととかありますか？
はい。 うん。